Sì, allora come imprevisti l'abbiamo incontrato il primo giorno dalla partenza, quindi non era partito benissimo il viaggio. Perché, ehm, e esatto, in aeroporto, non è la prima volta che andiamo in un aeroporto, però comunque è successa una cosa inaspettata. Nel senso che mio padre probabilmente, non si sa come, ha lasciato la valigia ferma in un negozio, p mentre stava guardando insomma degli articoli così eccetera, ha pass passato i controlli questo. Ehm, e quindi cosa è successo: l'ha ha lasciato lì la la valigia per tipo 10 minuti, poi è tornato indietro a riprendersela e non c'era più.
Ah wow. <chuckles> Mh, bello. Oh-oh. Oh, no. No! No, oddio!
E noi abbiam detto sicuramente l'han presa, perché per sappiamo che i protocolli di sicurezza in aeroporto sono molto rigidi e quindi probabilmente, ehm, l'han presa e hanno detto per per sicurezza l'han presa e l'ha portata via, no. Ehm, abbiam cercato di chiamare infiniti numeri per capire se si poteva prendere prima della partenza, ma ormai mancava circa 1 ora e in 1 ora siam riusciti a far veramente poco. Quindi siamo partiti sapendo che la valigia era in aeroporto e, ehm, mio padre mio padre ha dovuto esatto, mio padre ha dovuto comprare tutto il necessario in Irlanda una una volta arrivati. Quindi il primo giorno è stato dedicato a que
Panico? Sì, sì, esatto. Esatto. Ah oddio, ehm, proprio lasciata così? Eh, no, no. Perché era una valigia in Ah, era una valigia con dentro p mhmm, i vestiti per dire?
Esatto, sì, non c'era niente di importante, tuc tutto ciò che era importante era nello zaino, alla fine, quindi era tutto alla fine vestiti e eccetera. A a parte la macchina fotografica però vabbè non era insomma non è tutta sta mancanza, insom
Ah meno male <chuckles> Vabbè. Si è portato mh-mh. Sì, sì, sì. Si è portato molti pezzi di ricordo a casa. <snorts>
Esatto. Esatto, esatto, quindi ha dovuto ricomprare tutto; ehm, però comunque alla fine non è stato un grande inceppo, sì solo iniziale, un po' di, insomma, timore minimo, però comunque non è un aspetto che può completamente rovinarti il viaggio finché vai in un posto dove puoi permetterti di, ehm, comprare tutto il necessario, sei sei a posto. E poi la valigia comunque l'abbiamo ripresa al ritorno, quindi tornati in aeroporto. <chuckles> E e abbiam chiamato in Irlanda mhmm, dall'Irlanda verso l'Italia per capire se la valigia era lì, han detto: "Sì, sì. È è stata presa da un commesso che per, ehm, appunto, ehm, <smacks lips> protocolli aeroportuali d deve per forza prenderla e me metterla in sicurezza e farla controllare."
Mamma. Sì. Sì, sì, sì. Meno male che eran du Ah, okay. Ah, buono. Per i protocolli.